Нет, ну не везде, ну вот в США не было свёклы как-то вот, м д ф ну, точнее, нет, она есть на самом деле, просто, может быть, не в каждом магазине, а в Мексике- в каждом супермаркете. Хотя вот такая странная ситуация, что я не видела, чтоб они готовили с ней какие-то блюда, вот даже не знаю, что они с ней делают, но она есть везде.
Ага. Они, как мне кажется, маринуют её. Я вот в каком-то маринованном виде, мне кажется, м, м, наблюдала. Мгм.
Вот. Ну, может быть, я пока просто не видела, но просто я понимаю, что она прям есть в любом супермаркете, на любом рынке, то есть, ну, так выглядит, как будто бы её активно используют. Ну, в общем, в разных странах по-разному, да, приходится где-то подстраиваться, но в целом, вот кроме горохового супа, его как бы не заменить, нужен горох. Но и в целом щас такие доставки есть. Д если уж прям очень хочется, конечно, это будет дороговато. Тем более, что это такие простые недорогие блюда, а будут стоить дорого, но достать на самом деле можно, если уж прям совсем, э, не терпится это попробовать.
Мгм. Мгм. Ну да. М. Мгм. Ну да, есть много, да, если вот сообщество, да, там всегда находятся какие-то умельцы, которые, да, готовят та традиционные блюда и дн доставляют их.
Мгм. Ну, в целом удаётся готовить свои национальные блюда без особого, м, без особой потери в качестве и вкусь и вкусе, вот. Единственное, м, вот иногда мне сложно, например, найти какие-то приправы. Вот лавровый лист такой ароматный, который я привыкла. Вот я его, кстати, тоже не в магазинах, э, в э, покупала, а в последнее время на рынках. И такой прям свежий, знаешь, на веточках букет, и, конечно же, в магазине в пакетиках он, ну, совсем не такой ароматный.
Ага. Ага. Например. О. Ага. М, мгм. М. Ну да, с засушенный, да.
Вот со специями сло сложнее, да, бывает. А так вот всё, что мама готовила, в принципе, есть возможность повторить, но для этого нужно время, когда много работы. Не получается часто готовить вот такие домашние блюда, потому что Хотя есть вот, например, быстрое блюдо, а, и вкусное, которое мне нравится, картошка по-домашнему у нас называлась, то есть картофель, обжаривается мясо тоненькими маленькими кусочками, ну, брусочками, с луком и морковкой, и с картошкой всё это смешивается, водички доливается, чуть-чуть томата. И, ну, вода должна покрывать, то есть как бы тушится, то есть тоже нужно около часа на медленном огне. Всё, она такая подразварится, и вкус мяса с то есть вот картошка по-домашнему, то есть это просто. Это на самом деле всё нарезал, обжарил, сложил, и оно само готовится на медленном огне. Поэтому трудозатрат мало.
Мгм. Мгм. Мгм. Это что такое? Мгм. Мгм. Ага. Ага. Ну да, звучит звучит доступно. <chuckles>

А чеснок всегда везде обязательно, хоть голубцы. Мне кажется, в моей семье без чеснока, ну, наверное, лука тоже ничего не готовилось, поэтому в моей кухне это тоже присутствует. Я не знаю, разве что тока чая с чесноком не делаю, <chuckles> остальное, мне кажется, салаты, там, куда угодно, заправки. Мне кажется, у меня везде чеснок.
<laughs> <laughs> <laughs> А. Ага. Ну, ты используешь прям свежий чеснок или вот сушёный же ещё продаётся?
Мне больше нравится свежий. Как-то вот я пробовала пользоваться сушеным, но что-то мне не очень, как-то свежий больше нравится. Может, привычный тоже ус
Ну да, да, может быть. Ну хорошо, вот у тя были в жизни какие-то изменения, после которых ты как-то в изменяла и рецепты тоже вот этой кухни, а вот помимо зелени? Может быть, какой-то ингредиент было не достать? Вот были такие ситуации, где чего-то такого знакомого хотелось, но не было, допустим, нужных ингредиентов. Как как выкручивались?
Мгм. Слушай, ну я, да, жила, э, в разных странах и везде, конечно же, пищевые привычки разные. Но вот именно я сейчас подумала над твоим вопросом и поняла, что то, что я перечислила: пельмени, а, эти голубцы и котлеты- то есть эти ингредиенты есть везде, можно достать, то есть тут ничего такого специфического, и я могу приготовить это и в любой стране. А есть вот другие блюда. Ну, например, вот как гороховый суп у меня в семье любят. А з сейчас вот я живу, здесь нет гороха, поэтому я теперь вместо горохового м-да, прям вот гороха в нет, есть нут, есть, а, ия м чечевица. И, кстати, я вот перешла на че на чечевицу, мне действительно нравится. То есть я прям разные супы могу с чечевицы сварить. Вот, а ещё и такой борщ, а, классический, то есть тоже можно сварить везде на самом деле, то есть ингредиенты
Мгм. Мгм. Мгм, да. Мгм. Так. А. Вообще? Мгм. М. Мгм. М, а свекла? Везде ли она? Ведь свекла, мне кажется, это же такой неотъемлемый ингредиент. Ага.
Ну, были страны, где её не очень, м, ну, бывает проблема, да, но, если поискать, можно найти. А сейчас нет проблем со свёклой. Да.
<chuckles> Окей.